Praticamente sì e poi magari molte volte facevamo proprio tutte tirate per non tornare, perché se no sarebbe cioè avremmo passato più tempo della vacanza
Eh vabbè, proprio l sì, in macchina che altro, sì.
Esatto, quindi abbiamo fatto un po' cose strane, però alla fine vabbè ce la siamo cavata, però è stato sì, cioè <snorts> sì, diciamo che anche, appunto, adesso rido ma lì c'era da piangere.
Vabbè, vi siete divertiti dai, <chuckles> un po' i viaggi della speranza, diciamo così. Eh ma mhmm, ma scusami, poi come come vi siete cioè come vi siete mossi voi? Avete affittato un'auto? Come avete fatto poi per
Abbiamo preso, c'era tipo questo pulmino che proprio, ehm, si occupava di spostare le persone a Baia Verde, era proprio lì della zona, e costava molto cioè lui pagava diciamo, mhmm, cioè a seconda di quante persone faceva un prezzo, noi dividevamo e alla fine ci costava poco quindi, ehm, f usavamo sempre quello. Sì, siamo stati fortunati p almeno da quel punto di vista, però insomma, bello spavento all'inizio e e quindi ecco. <sniffs>
Okay. Okay. Okay. Okay dai, meno male. Mh-mh. Eh, direi. Eh. Eh, sì. No, perché tu quando mi hai parlato della casa, p ho letto moltissimo questi eh ma sia quest'anno che l'anno scorso da 2, 3 anni, Gallipoli e Malta, fanno sempre queste cose, tipo alcune persone che che prenotano la casa, magari un ufficio o la casa non esiste proprio, se esiste già è affittata oppure comunque non non è della persona che ve l'ha affittata, cioè io penso che metterei.
Mh-mh. Eh, sì. Sì, sì. Sì, è vero. Mh. Eh, sì. Sì, sì, sì. Eh, certo. Ci sono molte truffe.